ค่ะ ก็อารมณ์คือเหมือนในซีรีส์เลยนะคะ แบบว่าเอาชีวิตจริงไปทำหนัง ทำซีรีส์ อะไรกันเลย ซึ่งเราเคยดู เราก็เหมือนกับว่ากลายเป็นชีวิตจริง เป็นเหมือนซีรีส์ แต่จริง ๆ แล้ว อ่า ซีรี่ส์เขาอาจจะเอาชีวิตจริงไปแต่งก็ได้ จริงไหมคะ? แบบนี้เนาะ อา ค่ะ อือฮึ อือฮึ
อา ใช่ ใช่ค่ะ อา ใช่เลย ค่ะ มันจะมีฉากหนึ่งค่ะ ไม่ใช่ฉากหนึ่งเนาะ ฉาก พูดเหมือนซีรีส์เลย ก็คือช่วงที่แบบวาระสุดท้ายของทวดเนี่ย เขาเงินเก็บเยอะมากเลยนะคะ แต่เขาไม่ยอมจ้างคน ลูก 13 คน จะต้องเหมือนแบ่งไปอยู่คนละ 2 อาทิตย์ แล้วเราอะ ถ้าฉากนี้มาถึงทีไร เวลาเขาเล่าถึงตรงเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายแม่เนี่ย เขาทันไงคะ เขาจะต้องเป็นคนแบก แบกทวดเนี่ยขึ้นไป เพราะว่าเป็นบ้านโรงกลึง ข้างล่างถ้าเป็นโรงกลึงใช่ไหมคะ เขาจะต้องไปนอนชั้นเต๊งอะค่ะ เต๊งก็คือเหมือนชั้น ชั้นลอย ชั้น 2 อะไรอย่างเงี้ย เราก็แอบ ชอบแอบแซวว่า "โอ้โฮ! เขาร้ายขนาดนี้แล้วนะ ทำไมแบบอาคิว" ก็คือลุงเนี่ย "ทำไมลุงอะไม่แกล้งทำตกบันไดไปเลย?" อะไรอย่าง เงี้ย คือ ด้วยความเราเนาะ เราก็แซว อะไรอย่างเงี้ย แกก็หัวเราะแกก็บอกว่า "ใจลึก ๆ ก็อยากทำเหมือนกันนะ" ก็หัวเราะกันอะค่ะ แต่แบบทำไม่ได้อะเนาะ ใช่ค่ะ พอ พอถึงฉากนี้ทีไร เราจะแบบเหมือนตั้งใจจอบฟังอะค่ะ จอบฟังเพื่อจะ แซวแบบ เหมือน เหมือนพี่ชายแม่นะ "ไม่ทำตกบันไดสักทีหนึ่งเลย" อะไรอย่าง เงี้ย <chuckles> เป็น เรื่องขำ ๆ กันนะคะ ในบ้านเขาก็จะหัวเราะแบบ ทำไม่ได้ บรรพบุรุษคือแบบ เหมือนจะต้องกตัญญูอะเนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <chuckles> ใช่
ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ ถ้าอย่างงั้น ค่ะ อะฮะ อา นั่น ค่ะ ก็แอบแซว ๆ กัน อา เข้าใจค่ะ ก็แอบแซว ๆ กัน เป็นอย่างนั้น อืม อืม ค่ะ อือ อืม เข้าใจค่ะ ก็ทุกคนไม่มีใครทำหรอกค่ะ ก็พูดแซวกันไปอย่างงั้นเนาะ ค่ะ อา ค่ะ แล้วก็ เอ่อ คำ รู้ไหมของคุณแม่ก็ เป็นอะไรที่น่าเอ็นดูมากเลยนะคะ เอ่อ อันนี้เป็นเรื่องที่รู้ไหมของคุณแม่ที่คุณแชร์มานี่ เป็นอะไรที่ประทับใจที่สุดเลยไหมคะเนี่ย?
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ